Sì, sì, sì, sì, sì assolutamente, assolutamente. Tu invece in qualche modo hai mai fatto amicizia che grazie a uno sport di squadra?
Allora <clears throat> allora ti direi: è più il contrario cioè, uhm, gli amici mi hanno portato a fare sport per quasi tutta la vita, poi in realtà per 1 anno uhm, cioè, nel senso da po da pochissimo, quindi s da, mhmm, 1 anno/2, uhm, <clears throat> ho iniziato a fare degli dei parti delle partite di calcetto con la mia squadra cioè, scusa, con la mia classe
Okay. Sì. Okay. Ah. Okay.